Opo, may mga suki po talaga ako. Suki suki na ng street food. Kapag po ano kapag yun nga po pagkamalinis yung, ah, lutuan nila at saka po tinitingnan ko talaga yung mantika. Kapag ka po maitim na maitim na hindi na ako bumibili titiisin ko na lang yung ano, yung kagustuhan kong kumain.
Mm. Mm. Oo. Oo. Ayan. Oo. Oo. So, siguro base rin sa lugar, 'no, yung set up ng ng lutuan niya, 'di ba? Mm, so minsan sa taong nagbebenta alam mo pag nakasimangot yung nagbebenta parang nakakatamad bumili, oo. Do'n, do'n na lang ako nakangiti. Hindi <chuckles> joke lang. Pero mi mi minsan gano'n, 'no? Parang alam mo, "Bahala ka diyan, ayoko bumili sa'yo kasi nakasimangot ka." Yung mga ganon.
Opo. Mm, gano'n at saka po kapagka <chuckles> Ayaw niyo na po. Totoo po. <chuckles> Opo. O, kaya yung tipong ano kapag ka kahit nandudun ka na hindi ka man lang inaasikaso. Siyempre, kahit tuhok tusok-tusok lang po yan medyo hahalu-haluin niya yan, ganun.
Mm. Mm. Oo, <laughs> oo, oo. Pe pero ayum m m usually sa sa lugar, sa set up ng ng tindahan niya at siyempre kung saan siya nakapuwesto, 'no? Pero usually naman ang puwesto nila siyempre yung kung saan lang talaga pwede magbenta. So, no choice sila, 'di ba?
Mm. Ay, totoo po. Mm. Totoo po, oo nga. Pagka minsan po pag makalat ayoko din, eh. Yung tipong nakakalat po yung mga kunyari po may mga kumain tas nakakalat sa sahig yung pinagkainan ayoko din po ng gano'n.
So mm. So, usually mhm. Oo. Oo.

Oo nga, eh. Busog ka pa di ba? At alam mo mabigat siya sa tiyan kasi. Ah, medyo malinis sige sabihin natin medyo malinis pero alam mo kasi sa totoo naman, ah, talaga ang ang ang li malinis hindi natin masasabi kung malinis talaga yan no? Kahit mukhang malinis siya kahit alam mo san galing sa malinis na ga na na lugar nanggaling hindi mo rin talaga sigurado kung malinis kaya alam mo yun? Mm pero nakakapag-patatag ng resistensya natin ang mga maduduming pagkain tama ba? <laughs> Oo.
Mm. Ayun pa po. <laughs> Totoo po, totoo. Totoo. Opo. <laughs> Totoo naman po. Kapagka-sobrang linis naman po o kaya parang medyo maselan ka sa pagkain parang napapansin ko parang mas lapitin ka ng ano, eh, sakit kapag ganon po, eh, no?
Mm. Oo. Oo. Oo. Pero tanong kit matanong kita no, may mga street food ka ba natutunan mong gawin o nakapag-try ka na gumawa sa bahay? At ano yun?
<sighs> Ay naku ako po kasi mahil di ba nga po mahilig ako sa mga street food, yung nanay ko po, kaysa daw po bumili ako sa labas, bibili po yan, bibili yan ng 1 kilong fish ball ng 1 balot na kikam, ng squid ball, tapos ako nalang po mag-piprito. Opo.
Mm. Oo. Mm. Mm. Ayan, oo. Oo. Mas mura pa yun. Oo. <laughs> Okey.
Tapos ano ketchup-ketchup na lang po kasi hindi ako sanay gumawa nung sawsawan.
Oo. Ah, o hindi ka rin yata mahilig sa suk
Na Hindi din po, eh, hindi rin po ako mahilig. Eh, kayo po?
Ayan kasi kasi kung mahilig ka sa suka, alam mo suka talaga isasaw-sawan mo nun eh no? Ako alam mo na na tut na na-try kong gawin ang kwek-kwek, banana que, at saka ano pa ba, yan yung fish ball no, pero yun, fish ball kasi niluto mo lang siya pero yung kwek-kwek saka banana que no ayan nasubukan ko gumawa niyan sa bahay.
Ay o Hmm. Opo. Ah, ako po hindi ako, yung nanay ko yung nagluluto kasi hindi po talaga ako nagluluto, taga-kain lang po.
Mm. Mm. Ah, okey. Oo. Ayos <chuckles> pero subukan mo rin tong m mag-try no gumawa ng mga street food para alam mo, hindi ka na lumabas no?
<laughs> Ganun. Opo. Totoo totoo po. Eh, ewan ko po ba sa nanay ko at saka po parang isa po sa mga paborito ko pang street foods, eh, maibahagi ko lang po no po? Alam niyo po ba yung ano, yung mais?
<chuckles> Oo. Mm.

<laughs>
Oo, yung leeg ng manok. Kasi, alam mo kasi, alam mo 'pag kumakain ako no'n mahilig ako sa leeg ng manok lalo kung fried chicken 'yan, kung fried 'yan, 'no, kaso yung yung yung leeg ng manok na inilalagay nila do'n parang alam mo 'yon, parang nanguya na. Hindi, biro lang, sobrang liit ng leeg na, alam mo 'yon, parang puro ano nalang, puro harina nalang at medyo ano, medyo 'yon nga na yes, oo. So far 'yon lang yung hindi ko nagustuhan. Pero halos lahat naman gusto ko.
Bakit po? Mm. Ah, oo. <laughs> <laughs> Ah, oh. Wala na pong laman saka balat puro harina nalang. Hmm, hmm.
Mm.
So, na kumakain po kayo ng 2, 3, alam niyo po ba yung 2?
Oo, bopis 'yan, 'di ba? Yung laman, 'no? Pero alam mo ba hindi na siya 2, 3 ngayon, kwatro singko na siya. <laughs> 4, 5 na siya. Pero alam mo, siguro college ata ako no'ng ano, lang last year, 'no? Ano, 2, 3 'yon eh, hindi joke lang, hindi last year, ah, siguro ano, before the the pandemic 'no, colle college ako non eh, before the pandemic. So, alam mo ano, 2, 3 pa rin siya no'n eh, then after college naging 4, 5 na.
Opo. <laughs> Ay, magkano na po ba? Ang mahal na. Mm. Opo, dos tres <laughs> Pandemic, opo. Ah. Opo. Hmm.
<laughs> Se
Pero kwatro singko po pa rin po yung ano, tawag? Kasi po ang alam ko pa rin 2, 3 pa rin 'yon tawag. <laughs>
<laughs> 2, 3 pa rin yung tawag pero kasi kaya 4, 5 kasi 4, 5 na yung presyo niya. Kasi kaya lang naman 2, 3 yung tinawag kasi 'yon yung presyo niya dati, 'di ba?
Grabe. Ah, oh, oo nga po. Ako naman po, ayoko 'yan.
<laughs> Pero alam mo ba, ah, ano na, ayaw mo no'n?
Opo, ayoko 'yan.
Ah, oo, sa totoo lang madumi siya. Pero alam mo 'yon? Ang tigas din, 'no?
Pero gusto niyo pa rin po? <laughs> Sa'kin po kas
Gusto ko siya kasi lalo kung pulutan.
Ah, okey, 'yan po yung susunod kong sasabihin. Kasi yung nagtitinda po sa may amin, yung amoy po ng sawsawan parang amoy beer.
Oo. Oo. <laughs> Mm.